بالضبط. المكان كان حلو جدًا، الناس عقليّات مختلِفة، باحس إن أنا إيه، عارف نفَضت دماغي كده شوية، ونعنِشتها وف و و و وجوّايا كده حاجة، العالم ما انتهاش، يعني عارف العالم مش واقف عند مدام عفاف اللي في الدور الرابع والخِتم اللي أنا مستنيّاه، هو مكان فعلًا آمم، بافصِل فيه عن الدنيا وبت بقى إيه، جوايا إحساس إيه، أنا الناس دي زي ما يعني، إزاي الناس دي جاية تعرَف بلدي و ويمكن ده اللي جوايا حِتّة غِيرة كده شوية، أنا لقيت حد كنت باشتري من مكان، ولقيت يعني كانت سائحة أوكرانية يعني وقالت لي: "على فكرة المحَل الفلاني بيبيعها أرخص." فاللي هو أنا وقِفت كده لحظة، اللي هو أنت أنت متخيّل بقى إن حد من جنسيّة تانية هو اللي بيقول لي المكان الرخيص اللي في بلدي <laughs>
لا دي بقِت دي بقِت مصرية يعني يعني هي بقِت مصرية بقِت بقِت مصرية أكتر منِّك <giggles>
بالضبط. فاللي هو لأ، إحنا محتاجين أ حسّيت إن أنا محتاجة أثقّف نفْسي شوية في ال في بلدي، وأبقى عارفة زي ما بيقولوا كده الكلام اللي هو بتاع الأغاني ده، لأ أبقى عارفة المنطقة، وأبقى عارفة عشان أ يعني أقدَر كمان أورّث ده لولادي، فاهم إزاي؟
كلمني دلوقتي، أنا مش هاعيش غير إحساس آآ حلوة يا بلدي حلوة يا بلدي تحسس
بالضبط. بالضبط والله، أيوه فعلًا، لمّا رُحت خليج نعمة ما افتكرتش غير أغنية داليدا، كلمة حلوة وكلمتين، هي فعلًا حلوة يا بلدي، الإحساس ده آمم، عُم تن يعني لو كان في حد سألني قبْل ما أرُوح الرحلة، إيه أكتر إحساس أنت هتحسّيه، كنت هاقول إن أنا مبسوطة ومتحمّسة ورايحة مكان جديد ومش هاطبُخ أهم حاجة <giggles> لأني رايحة في إجازة ف آه لكن
<laughs> أنت بت ماهو آه يعني، بريك بقى واخدة بريك من كل حاجة حتى من المطبخ.